Ti andrebbe di parlarmi di come, ehm, capisci quando è il momento di ascoltare invece di parlare?
Mh. In realtà, non è da molto che ho appreso questa tecnica perché è stata proprio una necessità, che ho sentito forte dentro di me; perché tendenzialmente, sin da quando ero piccola ero un po' irruente. Quando una persona iniziava a parlare, uhm, pensavo già di aver capito cosa mi stava dicendo, non ragionavo sul fatto che magari era su stava esponendo un concetto più ampio o comunque non potev aver già capito tutto da poche parole
Sì? Okay. Okay. Okay. Sì, sì, sì, sì.
quindi, mhmm
Mh. Po' precipitosa diciamo, in un certo qual senso.
Mh, sì ma credimi, non lo facevo consciamente cioè era un qualcosa che veniva proprio da dentro.
Sì. Era i i innato, diciamo. <chuckles>
E e mi ha portato a varie discussioni poi anche eh, o, a, mhmm, dei chiarimenti o, a a ritrovarmi delle persone a dirm che mi dicevano: "Ma scusami, perché mi interrompi?" Cose del genere. <chuckles>
Sì. Okay, quindi avevi anche de dei feedback de ri riguardo al al tuo comportamento insomma.
Mhmm, sì più che feedback sai a volte, in certe cose si, ero brava, nel cogliere le espressioni facciali no, perché poi la mimica dice tanto; e quindi vedere anche già solo il disappunto, so soprattutto voglio dire sulle persone che si conoscono no, da un po' di tempo ehm, vedere il disappunto e dirmi: "Ma che ho fatto?" E magari mi ritrovavo anche a dire: "Ma ti vedo, con questa espressione s ti è cambiato il volto, che ho detto qualcosa, ho fatto qualcosa?" E poi l'altra persona magari in certe occasioni sì, mi spiegava, mi diceva in altri mi diceva: "Guarda non ho più voglia di parlare". Quindi
Sì. Certo. Sì. Sì. Ah okay, con una chiusura completa d completa del della comunicazione diciamo.
Beh però, sinceramente poi mi sono resa conto, quando appunto c'è stato un episodio che adesso ti dirò, ho capito anche che io non tolleravo questo tipo di atteggiamento da parte degli altri, solo che era tutto inconscio.
Sì. Sì.
Mh. Allora, tutto è avvenuto, uhm, nel 2022 quando per un puro caso, noi siam io e mia sorella piccola ci prestiamo molto a provare di tutto e di più okay, esperienze di vita perché alla fine, se non provi le cose non sai no, ehm, io avevo avuto un problema
Ehm Okay. Okay. Di E beh, ehm, s s giustamente sì, è è sempre meglio esperienzarle piuttosto che, insomma diciamo, farsele raccontare ecco.
Mh. Certo, ma anche non sai dall'esperienza che stai per vivere quale insegnamento poi ne puoi trarre, quale beneficio. Ah-ah, e quindi che è successo, mhmm, una co nostra cara amica, che aveva avuto un problema di s salute, mh, piuttosto lieve però, insomma non si risolveva facilmente con la medicina tradizionale europea e cioè ha ha curato la patologia con medicine tutto okay, però poi rimaneva questo, mhmm, questa conseguenza che stava trascinando, che gli dava vari problemi perché comunque, ehm, non aveva più una certa flessibilità n nella g gamba destra quindi la mobilità era limitata.
Certo. Sì. Okay. Certo. Okay. Mhmm, c'eran delle de degli strascichi insomma non non risolvibili.
Non indifferent Eh, ma non indifferenti, perché comunque, quando hai 30 anni, ti ritrovi che una gamba cioè anche fare le scale, scendere dall'auto tutto, perché poi la gamba destra capirai c la lei per usare l'acceleratore tutto. Somm ehm, lei aveva risolto questa cosa, sempre grazie al suggerimento però di quella che era sua suocera, uhm, andando a fare un trattamento da una terapista, ehm, che prima studia tutta la sit tua situazione, mhmm, che è chiropratica, osteopata
Certo. Sì. Eh, caspita! Sì, sì, sì. Mh. Sì? Okay.
e poi altre cose ma soprattutto fa anche trattamenti con la moxa, che è un cilindro
Ah okay, diciamo un approccio un po' olistico diciamo, <chuckles> nel senso che prende vari vari spunti.
Sì, unisce tut Mh-mh, lei unisce tutte le sue competenze, ehm, in base a okay. E quindi, uhm, questo cilindro di che si chiama moxa, che è un praticamente l'artemisia compressa che poi viene bruciata, utilizzata, okay.
Okay. Okay. L'ho s ne ho sentito parlare ma non ho mai mai diciamo approfondito di cosa si tratta, ma, ehm, è qualcosa che viene bruciato mi sembra, o qualcosa che viene ah okay.
Sì, sì, sì, come ti dicevo uhm, immagina un cilindro quindi, ehm, la parte che a cui viene dato fuoco è la punta ovviamente, ehm, perché, ehm, poi la base viene apo avvicinata, non appoggiata a certe parti del corpo dove ci sono dei meridiani, che poi praticamente, uhm, è tutta scienza non è niente di però, questo trattamento è olistico, come giustamente hai detto tu. Insomma, io avevo avuto un problema grave, di salute ne sono venuta fuori bene, dopo, uhm, essere stata ricoverata, trattamenti, 7 mesi di medicine quindi, ehm, il corpo era mhmm, okay avevo, ehm, flebite a entrambe le braccia, problemi importanti.
Sì? Okay. Sì. Okay. Sì, sì, sì. Sì. Okay. Ah caspita, una Mol diciamo de debilitata insomma, ehm, in tutto il fisico immagino dopo un un lungo periodo così di di di malattia.
Mh, le i dottori dicevano incredibile che tu stia ancora in piedi però, questo si deve al fatto che comunque, nella mia vita io non assumo mai nessun tipo di farmaco, faccio molta attenzione a un'alimentazione sana, rispettare il sonno, quindi per fortuna, ne sono venuta fuori okay. Ehm, che è successo, mhmm, questa cosa delle braccia mi rendeva un po', tra virgolette fammi passare il termine, "inutile" perché non potevo fare nulla.
Okay, ah cavoli. Okay. Okay. Sì. Okay. Eh beh immagino che sì, se, sono fondamentali diciamo ecco.
Anche allacciarmi anche allacciarmi il bottoncino di una ca mhmm, mhmm, allacciare il pantalone, mettere un chiudere un un bottoncino di una camicia; cioè era impossibile, perché le mani erano gonfie ehm, non avevo la mobilità, somm una situazione un po', uhm, ti dirò, spiacevole eh.
Sì. C'è sì, sì, sì, sì. Beh. E c diciamo che sono sicuramente fondamentali per per qualsiasi piccolo gesto che che si fa durante il giorno.
Mh. Quindi okay, prendiamo appuntamento, doppia sessione, prima, ehm, io poi mia sorella piccola. Conosciamo questa terapista che si chiama Francesca, che è un un un sogno di donna, lei, ehm, rimane lì, uhm, dice: "Se vuoi si trattiene anche tua sorella tanto, intanto faccio la tua scheda". Mi ha fatto troppissime domande per essere vero
Sì. Okay. Mh-mh. Okay.
perché, lei doveva capire no, dove okay. Dopodiché, uhm, mia sorella è uscita da questo studio, sono rimasta solo io, mi ha fatto tutto questi trattamenti e ne sono uscita che già nel, mhmm, appena terminata la sessione, il braccio destro non era più gonfio e potevo chiudere la mano. Cioè quindi per me, eh
Sì. Ah! Cavol cioè a a addirittura così immediata la cioè il risultato è immediato?
Sì, perché era tutta una questione di blocco de dei linfonodi e, uhm, delle ghiandule ghiandole quindi lei ha pulito questa cosa con questi trattamenti okay. Ma non è tanto lì per lì, non è quella la cosa per tagliare corto, perché se no, ti ho deviato troppo il discorso, che lei mi ha parlato di questa cosa perché mentre facevamo la sessione lei ti fa anche delle domande di approfondimento, ed è emerso il fatto che io comunque stavo vivendo in conflitto con tante cose anche a livello psicologico, no, perché comunque i traumi che ti regala i problemi di salute sono meravigliosi diciamo. <laughs>
Sì, sì. Okay. Sì. No, no. <chuckles> Sì. Okay. Sì. Eh beh. <chuckles> Sicuramente, sicuramente è impegnativo e diciamo dal punto di vista fisico, ma anche mentale ecco, so ma forse soprattutto appunto.
Soprattutto. Esatto. Il corpo è un po' è una macchina meravigliosa, in qualche maniera si rigenera, uhm, riesce a ritrovare l'equilibrio però la mente, ci vuole sempre un aiutino in più no.
Sì. Certo.
E quindi lei mi ha suggerito una professionista terapeuta che è sia coach, che pro uhm, che psi psicologa, ma fa anche trattamenti un po' più olistici e anche un po' oltre, che, ehm, faceva anche delle, mhmm, de degli incontri di costellazioni familiari.
Okay. Okay. Sì, sì, sì. Ah okay, ehm, si si sente ogni tanto, parlare di questa di questa cosa. Sì, sì, sì, sì, ehm
Sì, sempre di più. Mh. Mh, e quella è stata la svolta. C'è un prima e un dopo nella mia capacità di ascoltare, di parlare, di avere l'ascolto attivo, è stata la svolta perché parlando con questa persona, quello che io ritenevo che fossero i limiti degli altri in realtà partivano da dei muri che io erigevo nella comunicazione.
Okay. Okay. Erano una una allo ti ti dà anche modo magari, ehm, questa cosa di di di avere una un'autoanalisi insomma una uhm, di prendere consapevolezza di di cose tue, uhm, di di di che tu magari avevi sempre sempre negato e e e riflesso sugli altri?
Viviamo in una vita un po' frene non per scusarmi eh, credimi, però viviamo in una vita un po' frenetica dove, ehm, mhmm, il tempo per pensare e riflettere sulle proprie azioni e "Perché quello ha detto così? E perché" no, e quindi, uhm, viviamo anche in una società molto egocentrica, dove pensiamo che: "Eh, ma vedi i collega mi ha fatto così e" no, non hai pensato però perché il collega è arrivato a quello stato emotivo con te, okay, e lei mi ha consigliato un libro che all'inizio è stato proprio un mattone, anche se è veramente piccolo eh, sono poche pagine.
Sì. Ah, certo. Sì, sì, sì, sì. Certo. Sì. Un mattone dal punto di vista del del contenuto quindi, insomma non della della gran della lunghezza.
Mh. Esatto, e le prime pagine non finivano mai, non finivano mai!
Sì. Davano spunti di riflessione continui? Quindi, o o
mi sembravano allora, in un primo momento l'ho vissuto io con ostilità, perché dovevo accettare il fatto che quello che stavo leggendo rifletteva una parte di me.
Sì. Okay, che già è una cosa un po' esatto esatto.
Mh. E non è facile, eh, non è facile. Per quanto tu voglia essere adulta, consapevole, bella persona, quello che vuoi. <chuckles>
Certo. Eh no ma, quando quando cioè, quelle cose che, magari, ti sei sempre le le sai ma te le sei sempre negate, ecco, diciamo, un po' per proteggerti.
Mh, mh, mh. Ehm, n non lo s e in realtà io non lo sapevo, ma stavo scu rivedendo in me queste cose che dicevano nel libro, okay. Al che, ehm, okay, queste prime pagine, dopodiché diventava sempre più facile, sempre più ti dico già che questo libro l'ho regalato a tutte le persone care.
Queste cose, okay. Sì. Ah, oka eh-eh, quindi vuo
C'è chi l'ha accantonato, per il momento perché non è pronto, la maggior parte lo l'hanno letto, o lo stanno leggendo e abbiamo fatto un un salto evolutivo incredibile perché poi c c'è anche il momento del confronto, quando arriva l'amica dice facciamo la riunione da me, spesso e volentieri, no, facciamo aperitivo, poi usciamo insieme, okay.
Sì? Oka Okay. Sì, sì, sì, sì.
"Senti, ma io stavo leggendo sta parte dove dice questo, ma secondo te che significa? Perché io l'ho interpretato così," e l'altra dice: "Ah, pure io l'ho letto."
Okay. Ah, okay. C'è u quindi c'è una sorta di confronto confronto comunque con le altre persone che lo stanno leggendo?
Mh. Esatto! Ma il libro si chiama, che poi mi son dimenticata di dire a parte più importante, "Le parol ehm, sono finestre (oppure muri)" di Rosenberg e, ehm, cita anche Gandhi varie cose che hanno senso, diciamo, e poi quando lo leggi, non voglio dire nulla perché <chuckles> comunque se qualcuno, ehm, vuole leggerlo io lo consiglio ma, mhmm, non anticipo. E ho capito che alla fine la nostra è una comunicazione di poco ascolto attivo.
Sì? Okay. Sì. Va beh. No, certo. Okay.
Non diamo neanche i tempo agli altri di esprimere
Quindi, i diciamo che dal punto di vista insomma del del della tua modalità precedente di cui mi parlavi, è stato un bel u un bel cambio di di di rotta, ecco.
Dic Decisamente. Ancora oggi mi ritrovo c'è stata una co una discussione dove, ehm, la mia vicina, che ha, uhm, s aspetta 79 anni appena compiuti, io ci rivedo mio padre e quindi ci vado proprio con i guanti
Sì. Okay. Sì.
è venuta dal balcone di noi ci vediamo tutti i giorni, io la vado sempre a visitare perché la vedo come se f fo fosse mia mamma, che non c'è più, quindi la mi preoccupo per lei, vado a vedere i risultati e analisi, tutto il resto. Dal nulla, c' eravamo visti 10 minuti prima, ha iniziato a urlarmi dal balcone con storie assurde, che io dicevo ero scioccata, lì per lì mi è venuto in mente un passaggio di quel libro che dice: in quel m quando una persona ti sembra immotivato quello che ti sta dicendo, l'energia negativa che ci sta mettendo, probabilmente sta solo sfogando dei sentimenti che non erano destinati a te; tu l faglielo fare, e poi gli dici: "Guarda, però, ascolta il tuo tono, perché lo stavi dicendo a me in questi termini? Perché ti stai sfogando con me? Hai veramente con me questo problema?"
Sì. Okay. Sì, sì, sì. Sì. Sì. Okay. Oka Ah. Sì, sì, sì. Okay. Diciamo, che questa è u una sorta di di di di di tecnica di approccio a a una situazione reale che che ti é venuta dalla dalla lettura di questo libro, quindi?
Anche dal fatto di ragionarci, no, perché quando tu cerchi di ehm, a volte noi stiamo lì con gli scudi già, appena ehm, pronti alla mano per e okay. E, ehm, però, mhmm, quante volte capita a noi, magari, di essere le persone catrame? Io le chiamo <laughs>
Okay. Sì, questo é vero. Che vorrebbe dire?
che persone che, a volte usciamo di casa con l'energia negativa di quello che è successo il giorno prima, lo stress, o non so che e siamo non siamo né sorridenti né piacevoli e siamo già pronti a scappare alla.
Okay. Okay, catrame nel senso di di di oscure, scure, nere e appiccicose <chuckles> eccetera, eccetera? <chuckles>
Esatt esa e una persona quando finisce sul catrame ci si appiccica e ci si sporca, e quindi diventa anche in parte persona catrame quindi, capito? Ehm, guarda ti volevo ringraziare perché è stato assolutamente interessante parlare con te, poi anche di vedere questi passaggi, no, perché non era poi così chiaro nella mia mente che ci sia stata questa evoluzione da parte mia, ehm, ed è stato interessante poi rendermene conto, poi parlando con te
Certo. Guarda, anche anche per me, perché mi hai dato Okay, e anche per me guarda perché mi hai dato degli s mhmm, spunti di riflessione e delle buone dei buoni consigli. Grazie.